うん、うん、うん。いや、あ、扱いづらいですね。うん、なかなか。
そうなんですよ。
なんか置き場所があったら、こう、例えばなんですけど、なんかその、ん、一つずつ取り出して運べる重さにして、一個ずつも持ち運ぶっていう手もあるかなと思ったんですけど。
はい。 はい。 はい。 ああ。 ああ、なるほど。一個一個出して、ケースをちょっと窓じゃないところに移動して、また入れ直すみたいな感じですかね？
はい。 うん。 うん。 うーん。 そうで、それはどう思いますか？
ああ、ちょっとやってみよっかな。ただなんかね、あのコンテナをどうしよう、どこに置こうかなと思ってて。
うわ。 はい。 うん。 あ、結構大きいんですか？
おっきいんですよ、あれ、何センチぐらいあるのかな。
ああ。
うーん、何センチぐらいあるんだろう。うん、うん、ちょっとね、中もね、パッと開けてみて、こう持とうとしてすごい重かったんですよね、1個の部品も。
ふーん。 はい。 はい。
それでもちょっと嫌んなって、パッパッて閉めちゃったんですよ、また。
うん。ああ。いや工具類とかもよくわかんないですし、重いですし、なんかもう何て言うんでしょうね、もうす扱いたくもないというかほんとに困りますよね。
うーん。 そうなんですよ。何かあんなね、ちっちゃいのだったらいいんだけど一個一個がなんかでっかいんですよ。ななん何か分かんないんですけどなんか
はい。うそ、うん、うん。 はいはい。いや。
うん、なんか車とかいじったりとかしてるみたいだから
ああ。
なんかそういう車のなんか、中の、ね、裏っかわとかにある部品なのか、なんかわかんない。うーん。
ううーん。 いや、なんで置いていったんでしょうね？本当に。<giggles>
たぶん忘れていってるか、何かとりあえず私の家を出て、なんかちょっと、今なんか賃貸のなんか、マンションみたいなとこに引っ越したってか、まあ、自分ところの元のなんかところに戻ったみたいなんですよね。
はい。 うん。 うん。 はい。
なんで、なんかね、置く場所もないんだろうなと思うんですよ。その
ああああああ。まあ、そうですよね。賃貸とかであれば、またこう一軒家より置く場所限られますもんね。
はい、だからなんか置く場所ないから、とわざとわざとっていうか、なんか仕方なく置いてるのかなとかっても思ってるんですけど。
うんうん。 ああ、そっか、じゃ、もしかしたら返されたくないかもしれないですもんね。そこに置いておきたい可能性
うーん。 そうなんですよね。ただ、うーん、ただでもやっぱり捨てるのはあれだから
ありますね。 うん。
ねえ、だって業者かなんか呼んで引き取ってもらうような形に多分なるでしょ。

ああ。ま、そうですよね、なかなかいないですよね。
うん、しかもなんか前の彼氏の置いていったものずらすの手伝ってとか、なんか
うん。 <laughs> ちょっと気まずいですよね。うん。
ですよね。何かそんなのなんでみたいな感じになるず、くないですか？
うん。もっとパートナーに、来てもらえばいいのにとか引き取ってもらえばいいのにって思ったりすることもあるかもしれないですよね。
そうなんですよね。
うん、それってあの分解できるものなんでしょうか？
なんか開けてみたんですよ、中
はい。
たらなんか1個1個が重たいなんか結構おっきめのその金属が入ってて、金属の塊みたいななんかの部品なんでしょうけど。
はい。
なんか、ま、じじゃ、すなんかもうちょっと、つどうすなんか1個1個だったらずらせそうなんだけど
はい。
でも、そのずらしてどこに置くみたいな。
ああ、そのずらした後の置き場所にも困ってらっしゃるんで ね。
そうなんですよ、中取り出したところで
うんうん。
これをなんに入れて何に入れてだって外に置いたら錆びるじゃないですか。
うん、そうですよね。うん。
うん、で、これをどうしようかなと思って。